آه، ما ما سمعناش عن سفينتين اصطدموا في بعض في المَيّة قبل كده بصراحة، آه.
آه، مثلًا آه آه، <chuckles> اللي هو إيه أي حاجة في الطَلّ يعني، أنت فاهم في الأمان.
<giggles> لسه من سنة أيوه، أيوه، أيوه.
آآ سواء في الجو أو في البحر. <laughs> لكن المَعجَنة ال التانية دي بقى الحوادث ما شاء الله. <laughs>
أنا باضحك. <laughs> أنا باضحك لإن في مصر القوانين دي ما بتنطبقش عندنا خالص، فباحس اللي هو مش القصد يعني الفكرة
آه. <laughs> أيوه، أيوه.
الفهلوه بتزيد شوية.
بس يه، أيوه يعني عليك نور، ده إحنا يعني يالّا الواحد نسي الحاجات دي والله.
آه. <laughs> هو لأ، ب إحنا بنعيش فعلًا، يعني أزهى عُصور ال التطور والرفاهية.
<chuckles> ده من وجهة نظرك، ده من وجهة نظرك، إحنا لسه إن شاء الله لو في عُمر، لو في عُمر إن شاء الله كده و و آه، لو في عُمر كده بإذن الله، أنت نَفسَك هتقول إيه ده إحنا كُنّا في العصر الحَجَري بقى فاهم؟
معقولة! آه قُدام يعني؟ أكيد، أكيد ال امم سبحان الله.
والله شوف أنت ممكن تَوصَل لإيه، هتشوف رغم ال كُلّ الرفاهية اللي إحنا فيها دي والTechnology اللي إحنا فيه ده، هييجي علينا وقت نقول ده إحنا ما كُنّاش عايشين.
امم. أنا أفتكر أفتكر العالِم مصطفى محمود الله يرحمه، كان بيقول فعلًا الكلام ده.
فاهم؟ الله يرحمه آه. امم امم، أيوه، سمعت الفيديو ده.
آآ آه، ده هو له فيديوهات كتير، ويقول لك إنه ال الشعوب أو ال يعني الشعوب اللي هت هتاخد بالعلم والتطور، آآ هي اللي هت هتسود، وهي ال آآ ربنا يرحمه، وده اللي حصل فعلًا، امم.
آه، آه. امم. وده وده اللي حصل فعلًا، وده اللي حصل فعلًا، هو كُلّ حاجة قالها فعلًا حَصَلت، لإنه هو كان عنده رؤية مستقبلية رهيبة يعني، ر الراجل ده من الناس اللي مش هتتعوض يعني.
امم، كان عالِم. امم. براڤو ع بالضبط، آآ جمع بين العلم المادي وال و والديني شوية، فع فاللي هو ربط عمل ربط جميل جدًا، جدًا بصراحة.
والله. امم، آه، آه. دي حقيقة.
أنا أنا استمتعت بصراحة بالحديث معاك النهارده، كان حديث ممتع.
وأنا كمان يا باشا باشكرك جدًا، باشكرك جدًا، على الكلام الجميل ده. شكرًا يا باشا، مع ألف سلامة.
الله يخليك، مع السلامة.

الرّمش نفسه حتى يا خالد أنت لو جيت ترمِش، عايز أرمِش، عايز ابقى أنت فاهم، بُصّ يعني <tsk> آآ في حاجات، يعني، يعني صعب على الواحد يصدّقها آه، آه، أقَل بكتير كمان.
إمم. أقَل من الثانية. ما هو اللي أنا باقوله ده صعب يع ما ما خُد بالك النقطة دِيّة اللي أنا باقولها لك هي مش متحقِّقة عِلميًا دلوقتي ولكن هي نظريًا نظريًا هتكون أسرَع ليه، لأنّه لو حاجة سُرعتها بتضاهي سُرعة الضوء، ال ال الزمن بيتلاشى، ما بالك لو أسرَع من الضوء بقى، أنت ب أنت بترجَع بال بالزمن لوَرا، فبالتالي آه، هو على فكرة أنا مقتنِع جدًا إنّه فكرة إنّه الزمن أصلًا آآ، يعني قاعدة من قواعد الأرض، الزمن يعني حاجة <tsk> أنا ما أعرفش إذا كانت حاجة ملموسة ممكن تكون حاجة ملموسة والّا لأ و ولكن ما أعتق ممكن ال ال العِلم يثبِت بَعد كده إن هو بُعد أو زي ما بيُقال إن هو بُعد م من أبعاد ال آآ بُعد رابع فاهمني؟ ف
آه، آه، آه، آه. إمم. إمم. <giggles> أيوه، أيوه. إمم. أيوه، أيوه. "وما أوتيتم من العلم إلّا قليلًا" بَعد ده كلّه تخيّل س تخيّل سبحان الله يعني شوف مه شوف ال عمّالين يحاولوا يوصَلوا لإيه ويعملوا إيه وسبحان الله يعني كل ده nothing
إلّا قليلًا، بالضبط. أها. ح حرفيًا. إحنا نعرف إيه عن الثُّقب الأسوَد.
أنت متخيّل، آه، ومع ذلك كلّ فترة زمنيّة بيحصَل حاجات ما كنّاش نتخيّلها، كلّ فترة زمنيّة بيكتشفوا حاجات وبيخترعوا حاجات وبيصنّعوا حاجات، <tsk> ففعلًا آه.
أنت متخيّل إنّه ممكن بعد فترة أصلًا آآ، ي يعني تظهَر حاجات جديدة ي تتلاشى قُصادها قوانين الفيزياء أو أو ال الق القوانين الكَميّة اللي إحنا عايشين فيها دلوقتي أو ال <tsk> عارف أنت ال القوانين الف قوانين الفيزياء اللي هو آه.
أنا آه آه أنا فاهم أنا أنا بصراحة ال الإختراع اللي أنا مستنيه ييجي بقى بصراحة بجد آآ ونِفسي فيه جدًا إن الناس تطِير <giggles>
إمم. أيوه. <giggles> طِير أنت بقى <giggles>
<giggles> أيوه، آه والله بجد فاهم، بدَل الزحمة وال أنت فاكرني بهزّر؟ على فكرة ال هتحصَل والله العظيم بجد. هتحصَل إنّه يبقى في حاجة
آه طبعًا، ما هو في شركات دلوقتي على فكرة
آه، آه.
اللي هي العربيات ال أو التكاسي أو الحاجات اللي هي الصغيّرة
أيوه أ دي Volkswagen دي Volkswagen already فعلًا بدئت تعمل حاجة زي كده، بس لأ، أنا باتكلّم بقى إن البني آدم نفسه يعني يبقى في حاجة مش محتاج إن هو يركَب حاجة فاهم، أو يقفِل على نفسه بحاجة لأ، أنت بُصّ اللي هو إيه، آه يركَب الهوا بقى ويعيش حياته فاهم. <chuckles>
صح. ي يركَب الهوا. أمّا اطلَع رحلة كده على أوروبا وآجي.
ف أيوه ومت بس أنا متوقَّع إن هي هتحصَل مش عارف ليه بصراحة يعني، <tsk> اللي هو الناس بصراحة ما بقاش في حاجة مستحيلة فاهم.
إمم. والله. كلّ شيء ممكن فعلًا.

لأ.
يعني إمم. ال الRadio إشارات الRadio مثلًا وكده الRadio Waves والكلام ده؟
لأ.
إمم، طيب آمم لأ، أنا مش هاعرف، قُل لي أنت.
هي حاجة حاجة حاجة بُص حاجة ج فظيعة جدًا، بإن ممك يعني م يعني مش يعني مش سهل إن هي تيجي على بالك.
إمم.
أسرع وسيلة اتصال في العالم، هي ال اتصال المُخ بجسم الإنسان.
آه، آه لأ، صح فعلًا تصدّق!
يعني بُص يعني
أنا بس أنا أنا أنا عقلي ما راحش ل لكده خالص أنا أنا كُلّ كان كُلّ تفكري فحِتّة إن هو التواصل بين الناس وبعضيها، طريقة التواصل ال آه.
أيوه. <laughs> أيوه. آآ بيحصل تواصل بين البَني آدم والتاني برضه عن طريق ال يعني فاهم؟ النظرة ال يعني فاهم، ي <tsk> كده إحساس، بس هو عامةً المُخّ بجسم الإنسان، أنت مُتخيّل بس إيه صابعي مثلًا عايز أجيبه فوق، أطلّعه فوق، أنزِلُه تحت، فاهم، يمين، شمال أبُص هنا، أبُص هنا فاهم، فإيه أنت بتدّي الOrder المُخّ بيدّي الOrder لأي عضو في جسمك، في آآ في في أقل من فم فمتو فمتو ثانية.
آه. إمم. أنا أ أنا فعلًا أنا فاهم الحِتّة دي. أقل من ثانية.